Wah, kalau sekarang, mungkin aku bisa bilang hampir 50 sampai 60% ya, Kak. Aku ingat banget ya, dulu ya, zaman-zaman aku sekolah deh, gitu kan kuliah deh, itu kan, eee, edit foto itu hanya Photoshop, Kak, yang yang pada saat itu ada kan. Photoshop atau paling nggak itu Prisma lah dulu ya. Nah itu susah, iya kan, itu jadul banget nggak sih? <laughs> Terus, nah itu susah kan, Kak, harus aku ngelihat tutorial YouTube, tutorial orang India dulu, baru bisa. Nah, sekarang, Canva tuh aku nggak pernah yang nonton YouTube, Canva tuh nggak. Aku tuh cuman otodidak dan sepertinya tools-tools itu sendiri yang mengarahkan aku tuh untuk belajar, gitu kan, dari Canva ini sendiri. Jadi kalau aku bisa bilanglah, efektivitasnya sampai tuh, Kak, 60% yang harusnya ngedit mungkin, mmm, harus 8 jam, kalau sekarang mungkin 3 sampai 4 jam selesai, video dan apa feed foto gitu. Gitu sih, Kak, iya, wah
Mhm. Betul banget tuh. Mhm oh iya, Prisma, benar. <laughs> Bener bener. Keren. Keren banget ya, ini ngebantu banget ya, buat perusahaan-perusahaan, nggak perlu lagi bayar ini kali ya, apa eee, konsultan yang megang akun akun perusahaan kan biasanya harus bayar per bulan berapa juta, gitu ya. Berarti dengan ini, cukup hire 1 orang aja tuh udah bisa di-handle gitu ya. Dan kalau gak salah, Canva juga ada tim sih ya, jadi, mmm, dia bisa sharing gitu kan, harga lebih murah, iya nggak sih?
Mas suka betul. <laughs> Betul betul betul. Nah, iya mhm, betul betul, betul Kak, bisa sharing juga. Terus kayak, kalau kita premium tuh, kita bisa ngundang orang atau kayak, eee, menambah kontributor gitu kan. Nah, jadi itu bisa dikerjakan bareng-bareng juga, Kak. Jadi kayak, mmm, enggak hanya Canvas itu punya kita kan, tapi Canvas itu sep semua milik orang-orang bersama gitu kan. Jadi, nggak ada cerita tuh, mmm, ganti-gantian akun tuh, nggak, semua bisa langsung kita kerjain dari satu apa satu waktu secara bersamaan.
Mhm. Seru. Mhm.